Oh, oke oke, saya paham. Berarti mungkin kayak lebih, eee, pasar swasembada, eee, masyarakat sendiri ya jadi masyarakat yang mengusahakan mereka yang berjualan juga masyarakatnya juga yang, eee, membersihkan ketika pasarnya u usai gitu. Nah oke, nah ini kan tadi pengalaman Kakak sebagai seorang penjual nih, nah kalau pengalaman Kakak ketika Kakak, pastikan pernah juga berbelanja juga di pasar itu. Ada nggak momen-momen yang berkesan menurut Kakak ketika Kakak posisinya ini sebagai, eee, pembeli gitu?
Bener bener bener, seperti itu. Mmm. Nah. Iya sih paling. Hmm, nah emang mungkin di pasar tradisional itu ada beragam suku, ada beragam sifat, ada beragam sikap yang mungkin bisa dikasih sama penjualnya ya. Nah tapi seringnya itu kan biasanya ramah, sopan gitu ya. Tapi ada juga ternyata yang galak yang kalau ditanyain ini ini a ada yang ada misalkan nanya, "Ada tempe nggak?" Gitu. Mungkin nggak keliatan ketutup ya tapi nanti, Mbaknya, ini karena mungkin masih muda juga dia kayak teriak-teriak, "Itu loh tempe di depan kamu aja nggak ngeliat, itu tuh di dek di deket kamu."
Iya iya. Wah, <chuckles> jadi nggak penjual, pembeli eh, a ini apa, banyak banget ya tipi tipe-tipe orang yang di luar dugaan kita ya, eee, yang ada di pasar itu.
Iya. Iya. Bener, sedangkan ada juga yang kayak misal, nenek-nenek terus juga ibu-ibu mereka tuh ramah, sopan kayak sabar banget gitu nge ngehadepin pembeli ya karena kan pembeli beragam juga dan kadang kayak, eee, "Mbah, beli sedikit boleh nggak? Misalkan 1000 apa 2000 cabenya," gitu. Nah kalau, mbah, itu tuh kayak, "Boleh dong," katanya gitu, jadi ramah banget terus juga dia itu tuh murah, paling murah sih menurut aku dalam, eee, menjual sayuran-sayurannya gitu.
Wah. itu uh udah nenek-nenek, Kak, ya?
Iya, nenek-nenek ditemenin sama anaknya gitu. Nah
Oh ada anaknya yang nemenin, oke oke. Nah berarti memang penjualnya pun itu sangat-sangat beragam ya di pasar tradisional yang, eee, Kakak sering kunjungin ini?
Heeh. Aku tuh ah iya. Mmm, benar.